อยากให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยอะค่ะว่า คุณเนี่ยเคยเจอคนคนหนึ่งไหม ที่เขาทำให้คุณเนี่ยมีความคิดที่มันต่างออกไปอะค่ะ?
อืม เคยค่ะ แต่ว่า เอ่อ เคย แต่ว่าในรูปแบบของการสัมมนาค่ะ นะคะ คืออย่างงี้ค่ะ อา ตอนนั้น ค่ะ มีโอกาสได้แบบว่าไปสัมมนา คือ คือมีช่วงหนึ่งค่ะเบื่องานประจำเนาะ แล้วก็เลยแบบว่าไป ไปเดิน Job Fair อะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วทีเนี้ยค่ะ ก็จะมีบริษัทหนึ่งอะ ที่เขาเป็นบริษัทประกันน่ะเนาะ เขาก็มาชวนเราค่ะไปทำงานด้วย ทีนี้เราก็ เออ สนใจ แล้วก็เลยไปทำงานด้วยกับเขา พักหนึ่งอะค่ะ แล้วก็ อ่า เขาก็จะมีแบบว่า สมมุติว่า ถ้าคุณน่ะ เออ สามารถทำยอดได้เท่านั้นเท่านี้ อะไรอย่างเงี้ย คือขอให้มียอดเนาะ ก็สามารถที่จะไปฟังสัมมนาได้ อะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วทีเนี้ย อืม แล้วก็ แล้วก็ถ้าทำได้ค่ะ เออ ยอดมันก็ไม่ได้สูง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าเราก็ทำยอดได้ อะไรเงี้ย เราก็เลยได้มีโอกาสได้ไปฟังสัมมนานะคะ ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ ค่ะ
อืม อา ยังไงเหรอคะ? ค่ะ อ๋อ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ก็คือ เดี๋ยวนะคะ ก็คือแบบว่าคุณ ไปแบบ ไปเดินงาน แล้วก็ได้งานจากในนั้นมาเลยเหรอคะ? ก็คือคืองานประกัน อ๋อ โอเคค่ะ โอเค ดีเลย
ใช่ ๆ ใช่ค่ะ <chuckles> งานประกันมันจะง่ายกว่า ง่ายกว่างานทั่วไปเนาะ แค่เราบอกว่า แค่เราตอบตกลงแล้ว ช ก็ได้ทำแล้ว อะไรอย่างเงี้ย คือเหมือนกับเขาต้องการคนเนาะ มันไม่เหมือนกับงานอื่นที่แบบว่า โอ้โฮ คนแย่งกันทำใช่ไหมคะ ก็ต้องสัมภาษณ์อะไรให้เรียบร้อย แล้วก็คัดคนที่มีคุณสมบัติที่พร้อม อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ประสบการณ์ แต่งานประกันน่ะเหมือนกับใคร ๆ ก็ทำได้ ถ้าหากว่า เออ คุณสนใจ คุณก็ไปทำได้ อะไรอย่างเงี้ย มันจะไม่เหมือนกันเนาะ ค อืม เพราะว่าไม่มี เพราะมันไม่มีเงินเดือนค่ะ มันมีแต่รายได้ แล้วก็เหมือนกับคุณน่ะก็ต้องบังคับตัวเอง อืม ให้ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะ อืม มันต้องคับ บังคับตัวเองให้ได้ แล้วก็แบบว่า เอ่อ ถ้าหากว่าเราขายได้ เราถึงจะได้ค่าคอม อะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าหากว่าเงินเดือนประจำ อย่างงี้ใช่ไหมคะ คุณก็ทำงานแล้วคุณก็มีเงินเดือนแน่นอนรายเดือนอยู่แล้ว แต่ถ้าหากว่างานประกันน่ะ คุณไม่ทำงาน คุณก็ไม่มีรายได้ อะไรแบบเนี้ยค่ะ
ค่ะ โอ้โฮ ค่ะ อือฮึ อา อา อย่างงี้นี่เอง อ๋อ เหรอคะ อันนี้เพิ่งรู้เลย อืม อือ ค่ะ อา <chuckles> อา แล้วก็เหมือน ความคิดคุณก็เปลี่ยนตอนมาเจอที่บริษัทประกันนี้เหรอคะ?
ใช่ไหมคะ? เออ ตอนเนี้ยยัง ห มี ยังไม่ค่อย ช เท่าไรค่ะ ในเรื่องของงานประกันอะเนาะ เราก็ เราก็สนใจอยู่อะค่ะ แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ ไม่ได้อะไรสักเท่าไร คือแบบเหมือนเปลี่ยนงาน อย่างเงี้ย ย เบื่อ ๆ อยากจะลองเปลี่ยนงานบ้าง แต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งค่ะที่เราเปลี่ยน ก็เพราะว่า เอ่อ ความคิดอย่างหนึ่ง ในเรื่องของการซื้อบ้านกับเช่าบ้านค่ะ คือพอดีอะ พอเรา พอเราไปฟังสัมมนาที่ ที่เราบอก ใช่ไหมคะ ก็จะมีแบบว่า มีคนหนึ่งอะค่ะ ที่เขาเป็นวิทยากรอะนะคะ เขาก็มาพูดเรื่องของการซื้อบ้านกับเช่าบ้านค่ะ เปรียบเทียบกัน อะไรแบบเนี้ย คือ คือเขาบอก บอกว่า เขาอะไปฟังสัมมนาที่ญี่ปุ่นมา แล้วก็ เอ่อ ไปฟังมาจากวิทยากรที่เป็นชาวญี่ปุ่นอีกทีหนึ่ง อะไรแบบเนี้ยค่ะ
อา ได้เลยค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือ ค่ะ แล้วยังไงคะทีนี้?
อือฮึ มันก็เลย ค่ะ มันก็เลยทำให้มุมมองอะ เราอะเปลี่ยนไป คือแต่ก่อนเนี้ย ต้อง ล ท้าวความก่อนนะคะแบบว่า เออ เราอะ หรือว่าสังคมไทยทั่วไปนะ ก็เห็นว่า ให้ความสำคัญกับการซื้อบ้าน อะไรงี้ค่ะ มันเหมือนกับเป็นหลักประกันความมั่นคง หรือว่าความสำเร็จ อะไรสักอย่างหนึ่งค่ะ คือเป็นค่านิยมอะนะคะ ใช่ไหมคะ อืม เป็นค่านิยมของคนส่วนใหญ่ทั่วไปเนาะ ก็จะแบบว่า เออ ถ้ามอง ถ้าเช่าบ้านก็จะมองว่า เออ มันไม่มั่นคง อะไรอย่างเงี้ย ไม่มีสินทรัพย์เป็นของตัวเอง อะไรอย่างเงี้ย คือมันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก ๆ ใช่ไหมคะ อืม เหมือนกับ เหมือนกับตอนนั้นน่ะ เราก็อยู่กับ เอ่อ แต่ก่อนนะคะ แต่ก่อนน่ะอยู่บ้านคุณปู่คุณย่านะคะ แล้วก็มีพ่อแม่เรา น้องเรา แล้วก็ญาติ ๆ พี่น้องของคุณพ่อ ใช่ไหมคะ ทีเนี้ย เอ่อ วันหนึ่งค่ะ คุณพ่ออะเขาก็แบบว่าทำงาน แล้วจนแบบว่า เออ มีเงินก้อนหนึ่ง เขาก็เลยแบบว่าอยากจะซื้อบ้าน แยกตัวไปอยู่ต่างหาก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับแบบ เป็นแม่แบบให้เราอะว่า เออ ถ้าหากว่าทำงาน จนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย ก็อยากจะแยกครอบครัว แล้วก็ซื้อบ้านเป็นหลักเป็นแหล่ง อะไรอย่างเงี้ย คือตอนนั้นอะเราก็คิดแบบนี้มาตลอดเลยค่ะ อือฮึ
อืม ค่ะ อา ใช่ ๆ ค่ะ ใช่ค่ะ อืม อือฮึ ใช่ ๆ ใช่ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ คิด อ๋อ ก็คือมีความคิดแบบนี้มาตลอด ใช่ไหมคะ เพราะว่าเห็น อ่า คุณพ่อเขาก็ทำ แล้วเราก็ โอเค เราก็อยากทำบ้าง อย่างงี้เหรอคะ? อืม
อื้อฮือ อือฮึ ใช่ค่ะ ช ใช่เลยค่ะ แต่พอมา ส ฟังสัมมนาครั้งเนี้ยค่ะ เจอคน คนเนี้ยค่ะ เขาพูดแตกต่างกันไปเลยค่ะ เขาบอกถึงข้อดีของการ อืม เขาบอกว่า เอ่อ เขาแนะนำอะว่า ให้เราอะ ให้คนฟังอะเนาะ เช่าบ้านดีกว่าซื้อบ้านค่ะ <chuckles>
โอ้! ยังไงเหรอคะ? อืม ทำไมอะคะ? น่าสนใจมากเนาะ น่าสนใจมาก ๆ แปลก ๆ ด้วย <chuckles>
แปลกไหมคะ? อืม อืม ใช่ค่ะ เขาบอกว่าอย่างงี้ค่ะ คือข้อดีเนาะ ของการซื้อ บ อ่า ของการเช่าบ้านก็คือว่า มันน่ะมีความยืดหยุ่นสูงค่ะ ทั้งการย้ายบ้าน แล้วก็ภาระทางการเงินน่ะค่ะ อา เนี่ยค่ะมันจุด มันจุดความคิดเราเลย เฮ้ย! มัน มันแบบว่า เฮ้ย มันแปลกใหม่ ไม่เคยแบบคิดอย่างนี้มาก่อนไง น้อง ล เขาไม่เคย ไม่เคยนึกถึงเรื่องภาระของ ของ เอ่อ ทางการเงินมาก่อนค่ะว่า เออ มันก็จริงนะ คือถ้าหากว่า เราซื้อบ้าน ใช่ไหมคะ มันก็จะมีหนี้ค่ะ ผูกมัด ผูกพันในระยะยาวค่ะ ยี่สิบสามสิบ ปี เลยค่ะ อืม เนี่ยแหละค่ะ มันเลยเป็น การ จุดประกายความคิดเรา เฮ้ย! อย่างงี้ก็ได้เหรอ? เราไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อบ้านก็ได้เหรอ? เราเช่าบ้านเอาก็ได้เหรอ? อะไรแบบเนี้ยค่ะ อืม
อืม อา ค่ะ อืม ค่ะ อืม ก็จริงเนาะ ใช่ อืม ค่ะ ก็คือความคิดเริ่มแบบเหมือนจุดประกาย เพราะว่าคนคนนี้เลย ใช่ไหมคะ? เพราะว่าเรื่องนี้ด้วย ที่เขาพูดเรื่องเช่าบ้าน อา แล้วมีแบบ มีเรื่องอื่นอีกไหมคะ?
อือฮึ ใช่ค่ะ ใช่ เรา อืม ค่ะ ทีเนี้ยเราก็เลย อ่า ฟังเขาไปเรื่อย ๆ ฮัง ใช่ไหมคะ? เขาก็บอกว่า อ่า อย่างถ้าหากว่าเราเช่าบ้าน ใช่ไหมคะ? เราอะ อ่า ถ้าหากว่าเรามีเงินสักหน่อยอะ เราเช่าบ้านนะคะ เราก็อาจจะเอาบ้านดี ๆ หรือว่าเอาคอนโดก็ได้ค่ะ แล้วก็ เอ่อ เช่าบ้านเขา ใช่ไหมคะ? เราอาจจะเช่าสัก เอ่อ 10,000 กว่าบาท 20,000 อะไรก็แล้วแต่ หรือจะมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ เอ่อ ฐานะทางการเงินของเรา อันนี้นะถ้าหากว่า อ่า เราอะ ถ้าหากว่าเราเจอเพื่อนบ้านไม่ดี หรือว่า เอ่อ นิติบุคคลไม่ดี อะไรแบบนี้ค่ะ เอ่อ หรือว่าดูแลไม่ดี เราก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้ พอครบสัญญาเช่า อะไรแบบนี้ ใช่ไหมคะ แล้วเราก็ แต่ว่าถ้าหากว่ากลับกัน ถ้าหากว่า เป็นในกรณีที่ซื้อบ้าน ใช่ไหมคะ เราอะ ถ้าหากว่า เราเจอเพื่อนบ้านไม่ดี หรือว่านิติบุคคลน่ะดูแลไม่ดี หรืออะไรต่าง ๆ สิ่งแวดล้อม อะไรต่าง ๆ นะคะ ในหมู่บ้าน อย่างเงี้ย หรือว่าคอนโดก็แล้วแต่ค่ะ มันไม่ดีอย่างเงี้ย การที่เราอะจะ ย้าย ไปอะ มันไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลยค่ะ ช ถูกไหมคะ
ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม จริงค่ะ จริง เพราะว่ามันเหมือนเราผูกมัดตัวเองเข้ากับบ้านด้วยเนาะ แบบเงินก็จ่ายไปแล้ว แล้วก็ก้อนใหญ่กว่าแบบเช่าบ้านด้วย อืม
ค่ะ อืม ใช่ อืม ใช่ คือ คือพอเราอะ สมมุติว่าถ้าเราอะอยากจะย้าย มันก็ย้ายไม่ได้ค่ะ มันไม่ใช่ว่าเราอยากจะขาย นึกจะขายก็ขายเลย ได้เลย มันไม่ใช่อย่างงั้น ถูกไหมคะ? เออ นั่นแหละค่ะ เอ่อ แล้วเสร็จแล้ว นอกจากนี้ ใช่ไหมคะ อ่า อย่างสมมุติว่า ถ้าหากว่าเราอยู่บ้านเช่านะคะ อยู่บ้านเช่าอะ อยู่ไปอยู่มา บ้านมันทรุดโทรม ใช่ไหมคะ เอ่อ ไอ้นู่นเสีย ไอ้นี่เสีย อย่างต้องเรโนเวต ปรับปรุงบ้าน อะไรอย่างเงี้ย เรา ถ้าหากว่า เราอยู่ไป แล้วมันเป็นอย่างงั้นน่ะ เราก็ พอครบสัญญาใ ช่ไหมคะ? เราอาจจะบอกเจ้าของบ้านนะคะว่า เออ เนี่ย ช่วยปรับปรุงให้เราหน่อย ถ้าหากว่าปรับปรุงเนี่ย เราอะสา เราก็จะต่อสัญญา อะไรแบบเนี้ย แต่ถ้าหากว่า เจ้าของบ้านน่ะเขาไม่ตกลง เราก็ไม่ง้อเขาค่ะ เราก็มีทางเลือก เราก็ไปหาที่อื่น ถูกไหมคะ? ที่เขาแบบว่า เออ แล้วหาบ้านใหม่ได้เลยค่ะว่า ที่เขาแบบว่า อ่า จะเป็นแบบว่าตบแต่ง เรโนเวตใหม่ ๆ สวย ๆ เราหาได้เลยค่ะ เรามีตัวเลือก แถมยังอาจจะตกลงกับเจ้าของบ้านที่ใหม่ก็ได้ว่า เออ ถ้าหากว่า เขาทำตามข้อตกลงที่เราอะ เอ่อ อยากได้ อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาตกลง เราก็ค่อยทำสัญญา แล้วเราก็ย้าย มันอาจจะยุ่งยากตอนย้ายนะคะ อะไรแบบเนี้ย แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ของเยอะแยะอะไรมากมายอะค่ะ อืม แต่ ค่ะ ถูกต้อง ทีเนี้ยถ้าหากว่า คุณลองคิดดู ถ้าหากว่าเป็นบ้านของคุณน่ะคะ ถ้าหากว่า ไอ้นั่นทรุดโทรม ไอ้นี่ทรุดโทรม อะไรเงี้ย คุณจะต้องทำยังไงคะ คุณก็ต้องเสียเงินเองถูก ไหมคะ?
อืม ใช่ อือฮึ ใช่ ๆ ๆ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ก็จริงเนาะ อืม อืม ค่ะ อืม ก็จริงเนาะ ก็เป็นอีกมุมหนึ่ง อา ค่ะ มันเสียเงิน เอง ค่ะ ใช่ ๆ อืม เหมือนเราต้องดูเองหมด ค่ะ
ใช่ เออ แล้วมันก็เป็นเงินที่แบบว่า ใช่ แล้วมันก็เป็นเงิน บางทีหลายหมื่นหลายแสน ถ้าหากว่า คุณน่ะไม่ยอมลงทุนตรงเนี้ย บ้านคุณมันก็จะเก่า โทรม ไม่น่าอยู่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วบางอย่างมันก็จำเป็นที่จะต้องทำ มันก็ต้องไปหาเงินกู้ แล้วก็ไป ถ้าหากว่าไม่มีเงินนะ ก็ต้องไปกู้เงินมาทำบ้าน อะไรแบบเนี้ยค่ะ ถูกไหมคะ?
อืม อืม เออ คิด คิดตามแล้วก็แบบ มันก็จริงอะ เนาะ มันก็แบบเหมือนจะมีข้อเสียเยอะเหมือนกันเนาะ ถ้ามานั่งคิดจริง ๆ อ่า แล้วอันนี้แบบคุณเปลี่ยนไปเลยไหมคะ? เพราะว่า อา เออ เรื่องที่เล่ามาเนี่ย
ใช่ไหมคะ? อืม ใช่ค่ะ โอ้โฮ! ตั้งแต่นั้นน่ะ ก็คือเปลี่ยนไปค่ะ แต่ว่าตอนนั้นน่ะยังไม่มีโอกาสซื้อบ้าน ทีเนี้ยนอกจากเนี้ยค่ะ เขาก็ยังมี มีอีกหลายมุมมอง ก็อย่างเช่นเขาบอกว่า อ่า ถ้าหากว่า คุณน่ะซื้อ เอ่อ เช่าบ้านใช่ไหมคะ? คุณน่ะไม่ต้อง ไม่ต้องซื้อเฟอร์นิเชอร์ อะไรใด ๆ ทั้งสิ้นเลยอะค่ะ เอ่อ ไม่ว่าจะเป็นโซฟา ตู้ โต๊ะ เตียง อะไรอย่างเงี้ย โต๊ะกินข้าว อะไรอย่างเงี้ย คือเราก็มองหาบ้านที่มันเหมือนกับว่า เอ่อ เขาพร้อม เอ่อ เฟอร์นิเชอร์พร้อม อะไรอย่างเงี้ย ก็ได้ใช่ไหมคะ? แต่ถ้าหากว่า กลับกันนะคะ ถ้าหากว่า เป็นการซื้อบ้านค่ะ คุณน่ะก็จะต้องซื้อบ้าน แถมคุณจะต้องเสียเงินตบแต่งบ้าน ไม่พอ คุณก็ต้องซื้อเฟอร์นิเชอร์ อะไรทั้งหลายแหล่ที่พูดมา ช อันนี้ทั้งหมดถูกไหมคะ? บางทีอะมันเป็นเงินหลายแสนเลย ถูกไหมคะ แต่ในขณะที่ เวลา ใช่ไหมคะ คุณเช่าบ้าน คุณก็แค่มีกระเป๋าใบเดียวค่ะ แล้วก็ของสำคัญเนาะ แล้วคุณก็ย้ายเข้าไปอยู่ได้แล้ว เนี่ยค่ะ มัน ไม่มีภาระตรงนี้เลยค่ะ ถูกไหมคะ?
โอ้โฮ! อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม จริงค่ะ จริงค่ะ พวกเฟอร์นิเชอร์เนี่ย อืม ค่ะ อืม อืม มันก็จริงนะคะ แต่ว่ามันก็อาจจะมีคนที่เขาแบบ คือเรา เราลองคิด คิดตามอย่างเงี้ย มันก็ดี แต่ว่าต้องยอมรับว่า ความคิดที่ การที่ซื้อบ้าน อย่างเงี้ย มันอาจจะเป็นความคิดที่แบบฝังหัวคนไทยมานานเนาะ อย่างคนรอบตัวเรา อย่างเงี้ย แล้วอย่างงี้คุณมีปัญหากับคนในครอบครัว หรือว่าคนรอบตัว เรื่องพวกนี้ไหมคะ?
ค่ะ อืม ใช่ อืม อืม ตอนนั้นน่ะยังไม่มีหรอก เพราะว่ายังฟังอยู่ใช่ไหมคะ เอ่อ แต่ทีเนี้ย <chuckles> มันมีอีกอย่างหนึ่งค่ะ อย่างเช่นนะคะ สมมุติว่า อ่า เราอะจะต้องซื้อบ้านสักหลังหนึ่งอะค่ะ เราอะจะต้อง เขาก็จะต้องดูเครดิตเราแล้วค่ะ ว่าเราอะมี ติดเครดิตบูโรไหม? มีหนี้ ภาระหนี้สินอะไรเยอะไหม? แล้วก็ต้องมีเอกสารอะไรนั่นนู่นนี่ คือแบบว่าในเรื่องของขั้นตอนอะไรต่าง ๆ มันเยอะแยะยุ่งยากไปหมดเลยค่ะ แล้วแถมคุณน่ะก็ต้องมีเงินก้อนด้วยใช่ไหมคะ มีเงินก้อนมาดาวน์บ้านด้วยอะค่ะ แบบเนี้ยค่ะ แต่ถ้าหากว่า จริง ถ้าหากว่า เป็นบ้านเช่า สมมติถ้า เป็นบ้านเช่า คุณลองคิดดูสิค่ะว่า คุณแค่วางเงินมัดจำแล้วก็วางเงินล่วงหน้า แค่นั้นน่ะค่ะ เปรียบเทียบแล้วอะมันผิดกับเงินดาวน์เลยนะคะ คุณก็สามารถที่จะเข้าอยู่ แล้วก็เซ็นสัญญาสักอย่างน้อย 1 ปีก็ได้แล้วค่ะ คุณก็เข้าอยู่ได้แล้ว เนี่ยอะค่ะมันเป็นความที่แบบแตกต่างกัน แบบมันง่าย สะดวกสบาย ไม่ยุ่งยากในเรื่องเอกสารเลยอะค่ะ
อืม ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อืม อืม ค่ะ วุ่นวายจริง ๆ <chuckles> ค่ะ อืม อืม ก็จริงนะคะ เพราะว่าจากที่อึ้ด ฟังคุณพูดเนาะ มันก็หลายขั้นตอนกว่าจริง ๆ นะเวลาแบบเราซื้อบ้านน่ะ แต่แบบอยาก อยากรู้ว่า คือมันก็จะมี เขาเรียกว่าไร แล้วคุณยังมีความรู้สึกเก่า ๆ หลงเหลืออยู่บ้างไหมคะ? อย่างเช่น แบบหมายถึงว่า อะ อย่างเช่นเนาะ บางคนอาจจะคิดว่า บ้านก็คือเหมือนเป็นทรัพย์สินที่แบบ โอเค เราอาจจะไม่ได้ใช้ แต่ว่าลูกหลานเราก็ได้ใช้ อย่างเงี้ย คุณมีแบบมีความคิด อะไรอย่างงี้ไหมคะ?
ช ใช่ค่ะ อือฮึ อืม อืม ก็คือ ตอนนั้นน่ะก็คือมีความคิดเหมือนกัน คือเขา เขาก็จะปลูกฝังนะ ว่า ถ้าหากว่า มีบ้านนะคะมันก็จะเป็น ร มรดกต่อ ส่งต่อลูกหลาน ไรเงี้ย แต่ว่านะคะมันไม่ จำเป็นที่ต้องมีบ้านอย่างเดียวนี่ ใช่ไหมคะ? ที่เป็นมรดก ส ส่งต่อลูกหลาน เราสามารถอะเอาเงินอะไปลงทุนนะคะ เงินลงทุนตรงเนี้ยมันก็อาจจะต่อยอดเป็นงอกเงยมากขึ้นกว่าเดิม กว่าบ้านด้วยซ้ำไปค่ะ เราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นบ้าน ก็ได้ เราอาจจะส่งต่อมรดกเป็นการศึกษา หรือว่าเป็นหุ้น เป็นปันผล หรืออะไรอย่างอื่น ๆ ก็ได้อะค่ะ ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นบ้านอย่างเดียว สิ่งสำคัญเนี่ยคือเงิน ถูกไหมคะ? ถ้าคุณมีเงินน่ะลูกหลานคุณน่ะก็สบาย ให้เขาไปหาซื้อบ้านเองหรือจะเช่าบ้านแบบเราก็ได้ แบบเนี้ยมันก็จะดีกว่า อะไรอย่างเงี้ย มันไม่จำเป็นว่าจะต้องเช่าบ้าน เอ่อ ซื้อบ้านเสมอไปถูกไหมคะ? นั่นแหละค่ะ
อืม ใช่ ๆ ๆ ใช่ค่ะ อืม อืม อืม ก็จริง ค่ะ <chuckles> ก็จริง ค่ะ พอคิดตามแล้วมันก็ เออ มัน มันก็จริงเนาะ ถ้าสมมุติเราแบบ สมมุติเราเอา เงินไปซื้อหุ้นหรือซื้ออย่างอื่น แล้วแบบว่าเอา ส่งต่อพวกเนี้ยให้ลูกหลาน แล้วก็ให้เขาเลือกเอาเองเลย เขาอยากจะซื้อหรือเขาอยากจะไปเช่าเหมือนเรา ก็อาจจะดีกว่า จริง ๆ ก็ได้อย่างที่คุณพูด อืม
อือฮึ อือฮึ ใช่ อืม ใช่เลยค่ะ แล้วทีเนี้ยค่ะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะ นอกจากเนี้ยมันยังมีปัจจัยอย่างอื่นอี่ อีกนะคะ สมมติว่า อ่า ถ้าหากว่า เราเช่าบ้านใช่ไหมคะ ถ้าหากว่า เรามีเงินอะเราก็เช่าบ้านที่มัน ม ราคาดี เอ่อ ราคาแพง ที่มันแบบว่าครบครันก็ได้ แต่ถ้าหากว่า เอ่อ ในวันหนึ่งอะค่ะ เกิดสะถิ เศรษฐกิจ ไม่ดี เราตกงาน หรือปัจจัยอะไรต่าง ๆ ก็แล้วแต่อะค่ะ ที่ทำให้เราอะ เอ่อ ไม่สามารถทำงานต่อได้ แล้วเอาจะต้องแบบมีความไม่มั่นคงทางการเงินหรือว่าการงาน อะไรแบบเนี้ยค่ะ ถ้าหากว่า เราเช่าบ้านอยู่ เราอาจจะลด สเกล ลงมาค่ะ ลดราคาลงมา หาบ้านที่มันราคาถูกลง เนี่ยค่ะมันมีความยืดหยุ่นสูงตรงเนี้ย ถ้าหากว่า เรามีปัญหาเรื่องการเงิน การงาน แต่กลับกันน่ะค่ะ ถ้าหากว่า คุณน่ะ ซ ซื้อบ้านใช่ไหมคะ บ้านน่ะแหละ คือค่า ช ผ่อนบ้านน่ะมันคงที่ค่ะ แล้วมันก็แบบระยะยาวค่ะ แบบเนี้ยคุณเปลี่ยน ไม่ได้เลย ถูกไหมคะ? มันเป็นภาระผูกพันระยะยาวเลยค่ะ เนี่ยแหละค่ะ
ค่ะ ค่ะ อืม อืม อา ค่ะ อืม อืม จริงค่ะ อา ใช่ ๆ อืม มัน มันก็ มันก็จริงนะคะ แบบพอคิดตาม อืม ๆ ๆ ๆ
ถูกไหมคะ? อืม ใช่ แล้วทีเนี้ยสมมติว่า ถ้าเกิดว่า คุณตก งาน โดน โดน layoff หรือว่าบริษัทมีปัญหา เศรษฐกิจไม่ดี หรืออะไรต่าง ๆ ก็แล้วแต่ที่เป็นปัจจัยที่คุณน่ะ เอ่อ เหมือนกับว่า ควบคุมมันไม่ได้ อย่างเงี้ยค่ะ เกิดว่า เอ่อ ไม่มีงานทำ เงี้ย แต่ว่าคุณน่ะยังต้องจ่าย บ้าน ค่าบ้านเท่าเดิม ไรเงี้ย แล้วเงี้ยคุณจะทำยังไง? ถูกไหมคะ? แล้วมันจะต้องไปโปะ อืม อีกหลายปีเลยค่ะกว่าแบบว่าเราจะหลุดพ้นพันธนาการ เงี้ยเนาะ ไม่เหมือนกับเช่าบ้าน ถ้าเรามีปัญหาทางการเงิน เราก็ไปเปลี่ยนเป็นบ้านราคาถูกก็ได้ค่ะ จนกว่าเราอะจะพร้อม มีความพร้อมทางการเงิน หลังจากนั้นค่ะ เราก็ค่อยแบบว่า เอ่อ อะไรนะ เปลี่ยนไป เอ่อ บ้านที่มันมีราคา เช่าบ้านที่มีราคาสูงขึ้นก็ได้ อย่างเงี้ยค่ะ ถูกไหมคะ?
ใช่เลย ก็จริง น่าจะลำบาก ก็เดะมิ่ ค่ะ อืม อืม อืม มันก็จริงนะคะ แต่แบบอยากรู้ว่า อย่างเงี้ย แล้วคุณเคย อ่า สมมุติ ถ้าวันหนึ่งคุณจะซื้อ อะ จะเช่าบ้าน แล้วแบบคุณ อะ สม สมมุติอาจจะเป็นแฟนนะ สมมุติว่า เขาไม่เห็นด้วย เขาอาจจะยังมีความคิดแบบเหมือน เหมือนแต่ก่อนอยู่ว่า โอเค ซื้อแบบซื้อบ้านไปเลยจะไม่ดีกว่าเหรอ? เผื่อลูก เผื่อหลาน เผื่อ ค นู่นนี่นั่น อะไรอย่างเงี้ย แต่คุณไม่ได้คิดเหมือนเขาแล้ว อย่างเงี้ย คิดว่า ควรจะแบบคุยกันยังไงดีเหรอคะ? หรือว่ายังไง? อืม
อือฮึ อือฮึ อืม ค่ะ อืม อันเนี้ย ปัญหาเนี้ยเจอกับตัวเองเลย ถึงแม้ว่า เราจะ จะคิดอย่างงี้นะ แต่แฟนเราอะ พอถึงเวลาเข้าจริง ๆ อะ แล้วทั้งแฟน ทั้งแม่เรา ทั้งครอบครัวเราอะก็มองว่า อยากจะให้ซื้อบ้าน กดดัน เพราะว่าเราอะมีเงินก้อนหนึ่ง เขากลัวว่า เงินเราอะจะหายไป สูญไป ไปหมดกับไป อย่างอื่น เขา <chuckles> คือพอถึงเวลาจริง ๆ เราก็ต้องซื้อ บ้าน เราถูกกดดันอย่างนี้ ใช่ แล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะคุณ ตอนเนี้ยเราก็มานั่งคุยกับแฟนเราอะ "ไม่น่าซื้อบ้านเลย" เพราะว่าเราก็บอกไปแล้วว่า เราจะไม่ซื้อบ้าน เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ สมมุติว่า สมมุติว่า เราอะซื้อบ้านในราคา ฿3,000,000 สมมุติเฉย ๆ นะคะ แต่ว่ากว่าเราอะ เราผ่อนน่ะระยะเวลา 20 กว่าปี กว่าเราจะผ่อนหมดอะค่ะ ดอกเบี้ยอะค่ะปาเข้าไป <chuckles> เกือบเท่าตัวอะ ห้าล้าน กว่าบาทอะ อืม คิดดู อืม ถูกไหมคะ? ใช่ ถูกต้องเลยค่ะ อืม นั่นแหละค่ะ มันเป็นแบบเนี้ยค่ะ <chuckles> ในที่สุด อืม
โอ้ ค่ะ อืม อา ค่ะ อ้าว อ๋อ ค่ะ อืม ทำไมคะ? ค่ะ โอ้โฮ โอ้โฮ เยอะ เยอะเหมือนกันนะคะ พอมาแบบมาพูดจริง ๆ อะ มันเยอะมากเลยอะ แล้วก็นานด้วยกว่าจะผ่อนหมด อืม <chuckles> อา คิดว่า ถ้าย้อนกลับไปยังอยากจะซื้ออยู่ไหมคะ? หรือเราเลือก ก็เลือกไม่ได้อยู่ดีในตอนนั้น
อืม ถ้าย้อนกลับไปได้ก็ไม่อยากซื้อค่ะ อย่างที่บอกเนาะ อะไรแบบเนี้ย ใช่ค่ะ อืม ก็ประมาณนั้น
อืม ค่ะ อืม วันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่แบบว่ามาแชร์ให้ฟังเนาะ รู้สึก ได้ประโยชน์อะไรเยอะมาก ๆ เลย ก็ไว้เดี๋ยวคุยกันใหม่นะคะ ขอบคุณค่ะ
ด้วยความยินดีค่ะ ขอบคุณเช่นกันนะคะ สวัสดีค่ะ